Hum, tá.
Eu eu já tinha já tinha visto foto, já tinha visto até o o lugar que eu iria ficar e, beleza, pego o carro pra poder ir pra lá. Mas quando eu chego no lugar, quem disse que eu estava no Vale do Capão?
Uhum. Certo. <laughs>
Aí eu perguntei, eu falei: "Olha só, a aqui, eu tô onde mesmo aqui?" A aí ela: "Ah não, você tá em Lençóis", eu falei: "Ah, legal. Mas pra ir para o Vale do Capão, dá pra ir andando?" A a pessoa olhou pra minha cara <laughs>
<laughs> Como se você tivesse perguntado se você podia ir pra lua andando. Uhum.
Basicamente isso e aí eu ele: "Olha só, eh, você tá em Lençóis e fica a tanto de quilômetros do Vale do Capão. Então não tem como". Eu falei: "Meu Deus do céu". Mas a sorte foi que eu caí justamente em um lugar maravilhoso, porque Lençóis é muito bonito, foi é um dos lugares que eu mais amei ir, na na minha vida. Eu hoje eu tô em Portugal, eu já fui em alguns lugares aqui bonitos também. Mas sinceramente não se compara, não se compara, Lençóis é muito agradável. A Chapada Diamantina em si, ela é muito agradável, muito, muito.
Uhum. Sei. Certo. Uhum. Ah, eu nunca tive a oportunidade de visitar, mas eu já vi muitas fotos e tenho amigos que foram e voltaram maravilhados, assim.
É é incrível a a o a natureza, a energia, sabe, é é então, e e e as águas de lá da da Chapada Diamantina me prepararam para as águas daqui de Portugal porque <chuckles> são tão
Uhum. Olha, que interessante. Porque a água é gelada.
são tão geladas quanto. <laughs> Eu lembro que eu fui em um lugar lá chamado, eh, ca eh, a cachoeira gargan olha o nome da cachoeira, Garganta do Diabo.
<laughs> <gasps> Hum. Sei.
Então, poderia ser quente, né, com esse nome Garganta do Diabo, mas não
Eu ia falar isso agora, <chuckles> propaganda enganosa. <laughs>
muito enganosa, pense em uma água gelada que parecia que petrificava a alma.